Io sono sono cittadina di questa zona, quindi
Quindi anche per te i costi sono inaccessibili. Cioè, io pensavo che comunque il turismo era da ricchi, però comunque allo stesso tempo
Assolutamente. Sì. S no, ne ne paghiamo anche noi le conseghe conseguenze che ne siamo s che siamo cittadini del posto. Per cui, guarda, ti lascio veramente immaginare la s quale situa in quale situazione viviamo. E non godersi il proprio territorio e che ti permette di avere tante possibilità de di di di farti una vacanza, di crearti, comunque, un momento piacevole, di rilassamento e qualcosa
Mh-mh. Eh, immagino. Sì, ma ma questo anche d'estate oppure d'inverno, magari cioè, scusami, anche
In inverno già si può ragionare un po'. Diciamo che in confronto all'estate, sì. Ma qui parte già da
Mh-mh-mh. Ma scusami, ma spiagge libere, cose così, dove puoi andare, non le trovi?
Esistono, sì. Allora, e eh, i qui, in questo caso, in effetti, essendoci spiagge libere, ma sono abbastanza limitate, cosa accade? Che, ehm, se tu non re ti rechi molto presto al mattino, non è possibilità di trovare neanche un posto, perché, ovvio, tutti, poi, la maggior parte delle persone che non possono permettersi una, mhmm un, come dire, una giornata al mare, ehm, cercano proprio di concen eh, di concentrarsi su questi luoghi dove c'è la possibilità di accedere in maniera libera e non pagare nulla. Allora, accade
Mh-mh. Eh-eh, ti credo con quello che costa. <chuckles> Certo, ma, guarda, io io sono molto d'accordo su questa cosa, nel senso, ma ti pare che io per un lettino e l'ombrellone, eh, pago 100 €? 100 € al giorno?
Sì. Per eh, guarda, che qui qui si paga, cioè, si paga dai 50 € in su e prendi un ombrellone con due lettini, mhmm, è una cosa molto esagerata. E allora io mi mi predispongo ad andare molto presto al mattino
Certo, immagino. Molto, sì. Mh-mh.
2 cose: trovi parcheggio, cosa che è difficile perché poi dopo le 8, in qualsiasi posto tu ti rechi nella zona c della costiera, non hai possibilità di parcheggiare, per cui di avere una sosta s per l'auto. E in più, trovi la spiaggia ancora libera, che non è ancora, come dire, occupata da tante persone, e qui hai questa possibilità di goderti un po' il mare. Ecco, e quindi io
Sì. Mh-mh. Certo. Mh-mh. È bello, poi il mare di Amalfi è molto bello.
È bellissimo, sì, sì. Io vado in particolar modo a Cetara oppure Erchie, non so se conosci queste proprio queste
Ci Citara?
Cetara.